อืม คือเราเองเนี่ยนะคะ มีความลังเลในตัวเองเหมือนกันนะคะ คือจริง ๆ แล้วค่ะ เราก็จะมีกลุ่มเพื่อนนะคะ ที่ อ่า ที่เป็นกลุ่มที่สนิทกันมาก่อนหน้านี้นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เพื่อนของเราที่สนิทเขาก็ไปมีกลุ่มเพื่อนนะคะ กลุ่มใหม่นะคะ แล้วก็แนะนำเราเข้าไปในกลุ่มด้วยนะคะ แล้วก็เหมือนเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะ ตอนแรกมีกลุ่มมี 3 คน แล้วตอนนี้ก็คือมีกลุ่มอยู่ 7 คนนะคะ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เลย ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดี ใช่ไหมคะ ที่จะมีเพื่อน ม เพิ่มมากขึ้น ไรเงี้ยน่ะค่ะ แต่ว่าเราเองอะค่ะมีความลังเล แล้วก็กังวลใจอยู่เหมือนกัน เพราะว่าเราสังเกตนะคะ จากที่แบบว่าไปกินข้าวกันบ่อย ๆ นะคะ แล้วก็รวมถึง อ่า เจอกันบ่อย ๆ ที่นัดจะไปคาเฟกันอะเนาะ อย่างงี้ค่ะ เวลาที่จะไปกินข้าวที่ร้านอาหาร หรือว่าจะไปคาเฟเนี่ยนะคะ เพื่อนกลุ่มเนี้ยค่ะ เขาก็จะมี group LINE เนาะ นะคะ แล้วก็มีธีม มีธีมด้วยนะเวลาจะแต่งตัวอะค่ะ นะคะว่า อะ อย่าง ใช่ ๆ ค่ะ อย่างเช่น แบบไปล่องเรือค่ะ แม่น้ำเจ้าพระยา ไปล่องเรือ แล้วก็ทานอาหารกัน อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็บอกว่า อะจะต้องมีธีมนะ จะต้องเป็นธีมชุดสีขาวนะคะ แล้วเราก็แบบว่าขอเน้นเป็น เป็นกระโปรงแล้วกันนะ ไม่ ไม่เอากางเกงนะ อะไรดูเหมือนเป็นทางการเกินไป อย่างเงี้ยค่ะ อา แล้วก็อะตอนแรก ๆ เราก็ อะไม่เป็นไร ชุดสีขาวมันง่ายเราก็มีอยู่ ไม่ต้องซื้อใหม่ อะไรเงี้ยนะคะ เราก็ไปกันนะคะ แต่พอระหว่างไปนะคะ เราก็เอาความสัมพันธ์มันก็โอเคแหละนะคะ แล้วทีนี้มันก็มีหลายอย่างมาก ๆ เลย ที่แบบ เอ่อ ใน ในเรื่องของ ไม่ใช่แค่แต่การแต่งตัวอย่างเดียวค่ะ ในเรื่องของการใช้แบบว่า กระเป๋า รองเท้านะคะ มันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าสิคะ นะคะ มันก็จะมีแบบว่า อืม แฟชั่นนะ ค่านิยมเข้ามาอีกนะคะว่า อะ กระเป๋านะคะ แบบว่า เอ๊ย! ตอนนี้เขาก็คือเขาไม่ได้บังคับนะ เขาก็พูดแบบว่า เออ เดี๋ยวนี้มีคอลเลกชันใหม่ออกมาแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พูดถึงเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนม ที่แบบว่าซื้อไว้เนี่ย ก็เอามาขายได้ อย่างงั้น อย่างงี้เนาะ ก็อยากจะให้แบบมี มีอะไรที่เหมือน ๆ กัน อะไรอย่างงี้ค่ะ อืม
ครับ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับผม อา ใช่ครับ ครับ ครับ อา โอ้โฮ! โฮ มีธีมด้วยเหรอครับ? อ๋อ ครับ อะฮะ ๆ อืม ครับ ครับ อืม อ๋อ เค ๆ ๆ เข้าใจครับผม ครับ อืม ครับผม อ๋อ ครับ โอ๊ย เข้าใจเลย ขอบคุณนะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ย ผมเห็นเลยนะว่ามันก็ คือมันมีผลกับเรานะครับไม่มากก็น้อย ใช่ไหมครับผม? คือรู้สึกสับสนว่า เราเนี่ยจะเอายังไงดี จะ จะดำเนินหรือว่าจะ จะต้องการอะไรดี ใช่ไหมครับผม จากที่ อ่า ฟังมา อืม ผมก็เข้าใจ คือ คือ คือว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย เศรษฐกิจเรายังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับ แล้วก็ อ่า รัฐบาลเราก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหน ใช่ไหมครับ ก็เลยทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ย ถดถอยหรือว่าย่ำแย่ลงเรื่อย ๆ แต่ด้วยการ ไลฟ์สไตล์และใช้ชีวิตของเราเนี่ย อาจจะขัดสักนิด ใช่ไหม? คือเพื่อนเราอะ ถ้าเขามีกำลังทรัพย์ โอเค แต่ว่าเหมือนกับว่า มันจะเป็นไฟลต์บังคับไหมอะครับว่า เฮ้ย แก๊งเราต้องเป็นอย่างงี้นะ ต้องใช้กระเป๋าอย่างงี้นะ แต่หากเราไม่ใช้ อาจจะแบบ มองแบบเคือง ๆ ไหมอะครับผม?
ใช่ ใช่ค่ะ มันต้องดูทิศทางด้วย

ครับผม ก็น่าจะแบบว่าพูดคุยว่า อืม ฉันคงแบบจะตาม จะตาม trend ของพวกเธอไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้น รายรับก็น้อยลงด้วยไง ก็อาจจะขอโทษด้วย คือพูดปลอบประโลมอะครับผม เพื่อนน่าจะเข้าใจนะ ณ จุดนี้ ถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะให้คำปรึกษาได้ยังไง เพราะว่า เพราะว่าคุณคบกันนานใช่ไหมครับ?
ก็ ก็นานแล้วนะคะ ก็ สามสี่ ปีแล้วค่ะ ก็ ก็ถือว่านานอยู่พอสมควร
อืม โอ๊ย ใช่ ก็แสดงว่า ถ้าคุณพูดความจริง เขาน่าจะเข้าใจคุณ แล้วก็เขาก็รับรู้ว่า ว่าสิ่งที่คุณ เป็นคุณนั้นเป็นยังไงใช่ไหมครับผม? อืม
อืม ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อืม เราก็เข้าใจเหมือนกันนะคะว่า ว่าจริง ๆ แล้วอะ เราเองก็อาจจะลังเลอย่างที่บอกเนาะ ลังเลเหมือนกันนะคะ แต่ว่าพอคิดแล้วอะ เรามาเทียบข้อดีข้อเสียแล้วอะ เราก็รู้สึกว่า อ่า ตัวเองก็จะต้องปรับ ปรับตัวเองเหมือนกันในบางส่วนเนาะ แต่บางส่วน เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวออกมาก็ได้เนาะ เราก็ใช้ในการพูดคุยกันดีกว่าค่ะ ยังไงวันนี้ก็ดีใจนะคะ ที่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะ ขอบคุณที่ได้มารับฟัง ยังไง ยังก็
ครับ ครับ ว่า อืม อืม ครับ ใช่ ถูกต้อง เช่นกันครับ ด้วยความยินดีนะครับ ครับผม ขอบคุณนะครับ
ค่ะ อย่าง อ่า อันนี้เราจะบอกว่า ยังไง เราต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่คุณมารับฟังเรา แล้วก็มาให้คำแนะนำเรานะคะ จริง ๆ เนี่ยตอนนี้ก็สบายใจเยอะแล้วนะคะ ที่ ที่มาเริ่มพูดคุยกันตรงนี้นะคะ ก็เหมือนเป็นการระบายนั่นล่ะค่ะ นะคะ ค่ะ
ครับ ด้วยความยินดีครับ เค ขอบคุณครับ ครับ ผม ด้วยความยินดีครับ ไว้มีโอกาสไว้คุยกันใหม่นะครับผม มีอะไรก็มาปรึกษากันได้นะครับ
ค่ะ ถ้าอย่างงั้นก็ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ